Oye, mira, te cuento de algo que <chuckles> veo que me pasa bastante, que la verdad es que yo junto un montón de cosas, no sé, a veces digo: "No, no me quiero hacer acumuladora", pero, la verdad, es que, o sea, ya hasta mi mamá me dice: "Tienes un montón de cosas y estás todavía muy chica", o sea, yo tengo 24 años, y ya tengo, m o sea, imagínate, guardo hasta mis cuadernos de la primaria, tengo todavía mis libros, todo eso. Y, la verdad, me cuesta mucho deshacerme de las cosas, la verdad, no sé. Eh, o sea, tengo un cuarto donde tenemos, pues, cosas de los 3, de mis papás y mías, eh, y, pues, ahí, la verdad, meto cajas llenas de cosas que, pues, ya no ocupo, que ya, o sea, no son como de uso primordial, entonces, las tengo guardadas. Y, la verdad, es que yo sé que muchas de esas son bastante, pues, inútiles, ¿no? Pero, pues, ahí las tengo. <chuckles> Y la verdad, te digo, no sé cómo, o sea, me gustaría poder, eh, ordenar tal y ver qué me sirve y qué no, pero no sé no sé cómo saber qué sí debo conservar y qué cosas tirar, no sé cómo puedo, pues, sí, empezar a ordenar en <chuckles> todas mis cosas.
Okey. Okey. Oye, cuéntame, este, estas cosas que tú dices que que que, no sé, coleccionas o guardas, ah, ¿son cosas que te representan algún valor sentimental o simplemente es como: "No lo tiro"? ¿O si es algo que dices: "Es que no lo quiero tirar o no lo quiero no me quiero deshacer de él", para por por simple recuerdo, que algo te recuerde algo?
Ujú. Ujú. Pues, n yo creo que un, eh, puede ser un poco de ambos, o sea, tengo cosas que nada más me gusta tenerlas porque me gusta pero otras sí luego por ejemplo hay cosas que no tiro porque digo: "Ay esto me lo dio tal amiga, ay esto me lo dio mi abuelita, ¿no? esto me lo dio eh, tal tía". Entonces, por ejemplo ropa también me cuesta mucho deshacerme de ella, eh, o sea, ropa que tengo ya literal como desde hace como 15 años que uso de pijama incluso porque ya está llena de hoyos, pero es como de: "Ay no la quiero tirar" porque, o sea, me la regaló, no sé, mi tía o algo así. Digo, n no sé, esa parte sí me cuesta desprenderme, pero por ejemplo ya ve cosas y luego son como bueno, supongo que me traen recuerdos, no es como que tengan un valor especial en sí mismo, como de que me la haya dado a alguien o así. Pero, por ejemplo, los libros de la primaria, digo: "Ay, es que me acuerdo de aquella época", eh, me traen recuerdos, te digo, en general, o sea, tengo también muchos de mis juguetes de cuando estaba yo chiquita. Entonces, también digo: "Ay no, ¿cómo voy a tirar esto?" Pero, pues, yo sé que al fin y al cabo, luego, por ejemplo, hay cosas que están rotas, que yo sé que ya no se pueden reparar ni nada, y o que les faltan piezas, por ejemplo, y no sé, no sé si esas, pues sí está bien que las guarde o que o o si simplemente puedes desecharlas y al final es como, pues, equis, la verdad es que yo siento que soy muy apegada a mis cosas, em, te digo, me cuesta bastante, pues, deshacerme de ellas o o no sé regalarlas incluso a personas que yo sé que, pues, la van a cuidar. Por ejemplo, yo tenía un juguete de esos cuando estaba chiquita, literal, o sea, de de esos como esferas donde metes figuras para que, pues, vas aprendiendo ¿no? A meter fi al encajar las figuras en su lugar. Y recuerdo que mi mamá se lo regaló a mi sobrino cuando estaba bebé y a la fecha digo: "Ay ¿por qué se lo dio? Estaba bien bueno ese juguete". <laughs> Y, o sea, no sé, o sea, yo sé que obviamente no lo voy a usar, pero no sé, me gustaba tenerlo ahí, como está bonito, está completo, no le falta nada, pero porque yo sé que después de ellos se deshicieron de él, y yo digo: "Ay, qué coraje me da", porque yo seguramente lo habría tenido. Pero es precisamente por eso, porque te digo que yo soy muy apegada a mis cosas y yo sé que los demás no lo son tanto. Entonces, no sé, te digo que siento que principalmente es eso, que muchas cosas me traen recuerdos más que, te digo, que sean, eh, pues sí, que sean especiales, eh, por ed en sí mismo.
Ajá. Okey. <laughs> Entiendo, entiendo. Sí, mira, en ocasiones hay estas cosas materiales que que nos nos guardamos, ¿verdad? Le guardamos un cierto cariño, un cierto valor sentimental y y, pues, mira, comentarte como primero que nada, eh, pues, gracias por contarme tu historia. Segundo, no te sientas culpable por tener muchas cosas o por coleccionarlas, o sea, a final de cuentas son algo que representa algo para ti y, este, y no es necesario que lo tires o que te sientas culpable por ello. Ahora, aquí me gustaría preguntarte, este, mm, por ejemplo, ¿te has has tenido algún problema? Este, comen comentas creo que comentaste que tu tenía tu mamá, tu papá tenían cosas en la misma habitación. ¿Has tenido algún problema con ellos? Aparte, pues, de esto que me comentas de que le regaló algo a alguien, pero algún problema que ellos te digan: "Oye, ya ya tíralo", o así, ¿has tenido algún problema con ello?
Ujú. Ujú. Ujú. Mm, pues, la verdad no, eh, o sea, te digo que me dicen eh, luego sí me dicen: "Ay, deberías de escombrar, ¿no?". Pero no me dicen que tire nada ni o sea, porque yo sé que hay gente que sí, o sea, papás que sí amenazan a sus hijos de: "Ay, eh, eso te lo voy a tirar ya, ¿no?". Y de pero pues la verdad, ellos no. O sea, como ellos también tienen sus cosas, por ejemplo, mi papá tiene muchos libros en esa habitación, entonces, pues como que nada nadie se mete con las cosas de nadie, como que cada quien sabe lo suyo, tal, ¿no? Pero así problemas, pues no. Te digo, nada más, o sea, algunos juguetes que, pues, mi mamá regaló porque, pues, era como: "Ay, pero pues están chiquitos". Entonces, puesto que, pues el: "Se los damos, ¿no?". Eh, y bueno, lo hice un par de veces, o sea, después de esas veces que, pues, le reclamé, que le dije: "Oye, ¿por qué andas regalando mis cosas? ¿O las andas prestando? Porque sabes que no se las van a devolver". Entonces, desde entonces, pues ya no prestan nada ni regala nada. Pero sí, o sea, nunca he tenido problemas con ellos, la verdad. Em, luego sí me dicen que, pues, debería revisar lo que tengo y tal, pero, pues, también se lo dicen entre ellos, ¿no? Y es como, bueno, al final cada quien pues sabe que lo que tiene, entonces pues no nos metemos con las cosas de los otros, solamente te digo que es como que el comentario de: "Ay, deberías revisar lo que tienes". Pero, pues, nada más así, hasta eso es donde llega, eh, pues lo que hablamos sobre las cosas es
Claro. Oye, ¿y consideras tú consideras tú? O sea, hablando honestamente, ¿has considerado? Por ejemplo, a lo mejor en un futuro, ¿no? A lo mejor, no sé, cuando tengas ganas de independizarte, o que te cases o algo. ¿Has has pensado? ¿Has, este, pensado en qué voy a hacer con todo esto? Te me te pregunto por qué, ¿te llevarías tus cosas, que te importan, que te recuerdan cosas padres? O o como ya vas a empezar una nueva etapa, lo dejarías en casa de tus padres. ¿Lo has pensado alguna vez?
Ujú. Ujú. Ujú. Sí, lo he llegado a pensar y digo: "¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo?". Luego digo: "Bueno, o sea, me voy a llevar lo indispensable, ¿no? Las cosas con las que, pues, sí necesito estar siempre". Eh, y por ejemplo, o sea, decoraciones básicas, supongo, mis cosas coleccionables y eso, pues sí lo llevaría. Pero digo: "Cosas como esas posiblemente las deje aquí y, pues, yo sé que si regreso van a estar ahí porque, pues, tampoco voy a estar moviendo". No, no lo considero basura, obviamente, pero, pues, sí es como cosas que no les voy a dar un uso. Entonces, yo sé que podría tenerlas, por ejemplo, ¿no? Eh, pues, el lugar donde es mi cuarto, pues, meter ahí todas mis cosas para que, pues, a ellos les quede, pues, ese cuarto para ellos y que ellos metan lo que quieran ahí, ¿no? Y mis cosas van a estar solo en lo que es mi cuarto hoy en día. Entonces, me he puesto a pensar en eso, pero luego digo: "O sea, eso todavía yo lo veo para un futuro, no sé". Digo, tengo 24 yo digo: "No sé, en unos 3 años todavía, ¿no?". Entonces 3, 4, a lo mucho 5 y espero no más, <chuckles> pero sí pienso, o sea, si tengo 24 ya tengo un montón de cosas, en 5 años, ¿cuántas cosas voy a tener? Porque te digo que me cuesta deshacerme de todo y, aparte, pues sigo comprando más, entonces <chuckles> como que sí siento que tengo que deshacerme de cosas porque, o sea, te digo, tengo un montón y por ejemplo, sobre todo libros tengo un montón y, aparte, imagínate todos los cuadernos que tengo desde el kinder. Entonces, pues sí es un montón de cosas en general y ropa igual. Ropa, me te digo que no me deshago de ropa y tengo ahí acumulada y sigo comprando ropa y es como <chuckles> ya debo rotar un poco.
Exacto. Oh. Claro, claro. Ah, ya, mira, pues mira, esto esto esto cambia un poquito la historia, ¿no? <chuckles> El hecho de que que que tengas muchas cosas, pero que sigas comprando. Mira, aquí yo te te instaría, me gustaría darte un consejito por ahí, ¿verdad?, recomendarte, sugerirte que si lo que quieres, por ejemplo, es como que dejar ir algunas cosas, pues te recomiendo que dejes ir las que menos valor sentimental o de recuerdos tengan para ti. Por ejemplo, la ropa, ¿no? Si compraste una ropa, q quizá ya hasta ni te quede, es posible que v vamos creciendo, ¿no? El cuerpo se va estirando y demás, a lo mejor ya no te queda, a lo mejor era algo que usabas, a como dices tú que tienes cosas de desde hace mucho, a lo mejor era algo algo que usabas a tus 15 años y a lo mejor ya no te queda, o a lo mejor, este, ya no te gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor pudieses ir tú, este, segregando cosas, eh, empezando por lo, digamos, menos valor sentimental que tenga, ¿no? Por ejemplo, con todo eso que tú tienes, puedes ir, este, a lo mejor, ¿verdad? Si quieres ayudar a la comunidad, pudieses ir a algún centro de, de de acopio de ropa, a lo mejor a investigar donde haya ahorita algún desastre natural y y que lo puedas enviar, ¿no? Como víveres, puedes ir a a hay hay un un un hay un este hay un programa, no sé de qué país seas, pero hay un programa para familias y niños, ¿no? Que que también puedes donar, o un asilo de ancianos, un asilo de u u un un hogar para para niñas rescatadas, o sea, creo que más allá de perderlo, al contrario, yo creo que ganarías una gran satisfacción al poder aportar un granito de arena a tu comunidad con estas cosas que a lo mejor no te duele tanto deshacerte, ¿no? De respecto de lo otro que tienes, por ejemplo, que dices que que tienes los libros y los apuntes y demás, pues la verdad, si eso sí tiene mucho valor sentimental para ti, no es necesario que te deshagas de ellos. Tú los puedes coleccionar, los puedes guardar. Es tu, pues es tú es tú es tu ventana al pasado, ¿no? O sea, yo no yo no veo que tenga algo de malo. Ahora sí, o sea, lo único que yo te podría recomendar, pues sería eso, que si, de a poquito. O sea, no hagas todo de golpe, sino que de a poquito ve, a lo mejor regalando algunas cositas, a lo mejor quizá alguna vecina, por ahí que veas que la la complica poquito. O es más, o sea, también puedes usarlo para beneficio propio, puedes ponerlo ahí afuera de tu casa un sábado o un domingo, órale a 10 varos la pieza, ¿no? Y y se va y te compras te compras ahí un almuercito o le ayudas a tu mamá a pagar la luz, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero creo que puedes agarrarle lo que es un un otro otro uso, ¿verdad? A esas cosas que te duele despojarte. Y, pues, el último consejo sería tratar de de de no, pues, de que no se haga mucho. A lo mejor puedas hacer compras más, un poco más inteligentes, a lo mejor no comprar desde el impulso, a lo mejor poder valorar realmente lo que necesitas en el momento y no lo que puedes adquirir en el momento, ¿no? Eso, más que nada, porque te va a ayudar tanto a la casa de tus padres como cuando tú te vayas. Ya ya irás viendo conforme vayas creciendo y las prioridades vayan cambiando, verás que también los gastos crecen y de a poquito vamos comprando esas cosas que, como tú dices tú, o sea, tú dices que son, eh, que no los ves como inútiles, pero que no es que no usas mucho, ¿no? Entonces, ya, con el paso del tiempo te irás dando cuenta de eso, ¿cómo ves?
<chuckles> Ujú. Mm. Sí. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Oh, sí. Okey. Mm. <chuckles> Ujú. <chuckles> Ándale. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Sí. <laughs> Okey. Ujú. Ujú. Claro. <chuckles> Sí. Sí, tienes razón. Me gusta sobre todo, por ejemplo, la parte de, pues o regalar cosas así, pues a lugares donde se necesiten. La verdad es que, en general, todas las ideas que me diste, pues, fueron muy valiosas, la verdad, las voy a a tener en cuenta, pues, para cuando haga un cambio aquí. Te agradezco muchísimo.
Éxito.